Hola, ¿cómo estás? Qué gusto coincidir.
Hola, ¿qué tal? Sí, hace mucho que no nos encontrábamos.
Sí, ya sé. Oye, traigo, mira, una una pregunta, aquí, que me gustaría platicar contigo.
Sí, dime.
¿Puedes contarme alguna anécdota graciosa relacionada con el deporte? Como traía en mi cabeza ahí algunas situaciones que me han pasado, entonces, me gustaría platicar contigo qué te ha pasado a ti.
Ah, fíjate que sí, sí tengo alguna anécdota graciosa. Hace unos años me metí a un equipo de voleibol, a mí me gusta mucho jugar voleibol. Entonces
Okey. Ah, padrísimo, ¿de salón o de playa?
De salón, de sal si voy a la playa, de vez en cuando sí me me he unido, pero en realidad me gusta más el de salón. Entonces, eh, en ese entonces, cuando yo estaba estudiando, pues, había un equipo de voleibol en la escuela. Entonces, me inscribí y la verdad es que, pues, fue muy muy gracioso porque, pues, en alguna ocasión, en algún juego, eh, pues, estábamos todos en en el equipo y demás, y de repente, me fui para para atrás, me caí y me rebotó el balón en la cabeza. Entonces
Okey. Ujú. Okey. Ah, padrísimo. Okey. No. Ajá. O sea, además de que te caíste, la pelota te dio un pelotazo, literal.
<laughs> Sí, entonces, la verdad, al principio todos se espantaron, y, pues, tú sabes que esas pelotas, híjole, son son duras. Entonces, pues, que te diera en la cabeza, es como que sí te espantas y todo. Afortunadamente, el bo el impacto en la cabeza no fue tan grave, y en su momento sí fue como un momento de tensión entre entre qué pasó, pero a mí me dio, la verdad, que mucha risa. Entonces, ya cuando todos vieron
Claro, sí, sí. Okey. <laughs> Ah, qué bueno. O sea, lo tomaste de forma graciosa.
Sí, totalmente. Entonces, cuando vieron que que no era más que algo, pues, un accidente, pero pero muy leve, no pasó nada y también ahí mis mis compañeros se empezaron a reír y tuvieron que pasar el, eh, te que parar el el partido, y pues sí, al final del día me me hicieron un chequeo, pero, eh, ¿sabes qué? Que yo dije: "No me importa, yo sigo jugando". <laughs>
Ajá. ¿El partido? Y seguiste jugando entonces en el partido.
Sí, tal cual, yo seguí jugando.
Qué bueno, bueno, pero qué bueno que no fue nada grave, ¿no?
Eh, sí, afortunadamente, no, o sea, por eso digo, fue graciosa, porque, pues, no solo me caí, sino me rebotó el balón. Sí, sí, sí, ¿y a ti? Cuéntame, ¿qué te ha pasado?
Ajá. Claro, o sea, fue una tras otra. <laughs> Híjole, mira, la verdad es que yo, mm digo, con mi familia, con mis hermanos, y tengo 3 hermanos. Entonces, siempre nos hemos llevado muy pesados. Y ya, con mi actual esposa también, pues, nos gusta ser como medio burloncillos y y ella ya ha conocido a mi familia. Entonces, la verdad es que ha agarrado mucho el humor, y hay veces que nos burlamos de de cosas que luego son un poco serias, pero bueno, finalmente así es como las sobrellevamos.
Ujú. Okey. Okey, sí. Pasan. Okey, sí.
Y la más reciente que recuerde, yo creo que esa mi esposa nunca me la me la va a perdonar, fue en, pues, en el trabajo tenía unos unos proveedores que, un proveedor me me invitó a a un partido de fútbol, porque nos dedicábamos al turismo.
<laughs> Ah, okey, mira, pambolero. Ujú.
Entonces, él estaba implementando una nueva forma de jugar fútbol. No sé si alguna vez has visto que se juega fútbol, fútbol soccer, pero te pones una bola inflable. Entonces, te pones una bola inflable que te llega hasta la cadera y tus brazos están así como como fijos, sin moverte, y tú, literal, estás metido como en una bola que se infla. El chiste
Okey. Sí, sí, sí. Ah, okey. Ah, sí, sí, sí, sí, claro. Sí, sí los he visto. Sí, o sea, sí, es como una bola gigante de plástico, sí, sí, sí, sí.
¿Sí los has visto? Exacto. Entonces, el chiste es que como que te golpeas, ¿no?, con con los otros jugadores y, pues, sales volando Sí, muy divertido, hasta que me lesioné, ahorita te voy a platicar. <chuckles> La verdad es que no lo tomé
Sí. Oye, qué divertido. <laughs> <gasps> Ah, okey. Mira, puras lesiones. <laughs>
Sí, no, estuvo y estuvo grave, eh, l lo lo pla platico muy chistoso, y la verdad es que, no sé, suelo tomar las cosas como muy a la ligera y todo, y, pues, también mi mi mi familia y mi esposa. Pero bueno, me invitaron al partido. Entonces yo estaba haciendo mis cosas, trabajando y todo, y llegué al partido.
<gasps> ¿Por qué? ¿Sí? Claro, sí.
Y resultó que todavía no estaba preparado, entonces, enfrente de donde estaba la cancha. Había un beach club de un amigo y, bueno, total me crucé ahí, no, me me tomé unas bebidas en lo que estaban preparando el partido. Eh, gran mala mía, porque mientras tanto, pues, las b las personas que iban a jugar estaban como calentando.
Sí. Ujú. Ujú. ¡Ah!, okey.
Entonces, total, ya pasó como 1 hora que estaba ahí en el beach club y salí, y me fui hacia la cancha y ya todos estaban como preparados, entonces dije: "Ay no, ya ahí ahí voy, ahí voy". Y ya, total, me puse mi mi pelota y entré al al partido, literal. Primer jugada
Ujú. <chuckles> Ahí voy, ahí voy. <chuckles> Sí. <gasps>
cuando la bola soltó, yo salí corriendo, y al intentar patear la pelota, eh, me le aventé a otro jugador del otro equipo, y él era un jugador, digo, después me enteré que era un un chico argentino que jugaba rugby. Entonces, fue una muy mala decisión la mía, porque mi condición física no era tan buena, ¿no? Entonces, a la hora de que chocamos y yo tenía el pie en el aire
Sí. Ajá. <gasps> Ah, okey. Okey. Sí.
se me dobló la rodilla y me rompí la pierna. <laughs>
<gasps> Oye, pero eso que tiene de gracioso, no.
<laughs> Entonces, pues, ya mi esposa se superburló de mí, porque fue así como de: "O sea, acabas de entrar al partido y ya te lesionaste". Y pues, ya total, me tuve que salir cojeando, me puse una toalla en la pierna. Estábamos muy lejos de nuestra casa y como de algún hospital. Entonces, tuve que regresar manejando, afortunadamente, el coche era automático, tuve que regresar manejando hacia nuestra ciudad.
<gasps> Por no calentar. Sí, claro. <gasps> ¿Sí? Sí, sí. O sea, todavía después de que te rompiste la pierna, ¿tú regresaste manejando?
Sí, tuve que regresar manejando con la pierna así adolorida y envuelta en una toalla.
Guau. <gasps> ¡Guau!
Y, pues ya, manejar literal hasta hasta el hospital y, pues, ya mi esposa se bajó con los enfermeros y les dijo: "Oh, mi esposo está en el coche, por favor le ayudan con una silla de ruedas". Ya.
<laughs> Oye, ¿y tu esposa no podia manejar en ese momento?
No, no, no, no sabía manejar en ese entonces. Entonces
Ah, ush es que eso es lo malo. <chuckles>
Si, exacto, digo, aprendió justamente ahí. Como yo tuve que estar varios meses fuera de circulación, eh, justamente, ella aprendió a manejar ahí. Y la verdad es que, me atendió superbien, y fue muy linda todo ese tiempo, pero sí fue una recuperación que, wao, o sea
Ujú. Claro. Sí, o sea, imagí
me tomó, muchos meses. Y ahora tengo una, una cicatriz que luego hago la broma, que digo que es una mordida de tiburón, porque, el cirujano literal parece que me cortó con un machete. <chuckles>
<chuckles> Ah, de plano, uy no le supieron <chuckles> mover oye, pero, pues, bueno, al menos al menos sí fue algo gracioso, y como puedes contar que tú aún con tu pie roto manejaste también hasta el hospital. <laughs>
Sí, pero bueno, fue, fue graciosa. <laughs> Sí, finalmente le agarramos el lado positivo.
Claro, sí, pues, como tiene que ser, ¿no? Y que también ahí tu esposa también te ayudó afortunadamente, posteriormente a, a este accidente, y que, pues, bueno.
Exacto. Sí, pues, sí, estuvo
Ahora, se quedó es de esta anécdota tu cicatriz, que también seguro te, da mucho que contar.
Sí, pues ya, que se queda para siempre y y que asusto a a los niños cuando me preguntan: "Ay, ¿qué te pasó?" Ya les digo: "Ah, me mordío un tiburón". <chuckles>
Claro, un tiburón <chuckles> oye, no, no digas, porque apenas leí un caso que algo así pasó. <chuckles>
<chuckles> Sí, ya sé, son d pero bueno, es es cuando pasa, ¿no?, de que entras a al hábitat de de estos animales salvajes.
De estos animales, claro. Oye, pero también a ti la la suerte que te tocó de que justamente topaste con alguien que jugaba rugby y que a lo mejor no midió su fuerza y, pues, pum.
Pero bueno, esperemos no pase. Sí, seguramente también fue irresponsabilidad mía, ¿no?, o sea, yo creo que cualquier deporte es cosa seria, ¿no?, y hay que hay que darle el respeto que se merece, y más cuando ya no eres un muchachito, pues, hay que hay que preparar el cuerpo, ¿no?, antes de entrar a.
Claro, ya. Sí, antes de de a calentar, fíjate que yo también siento que me pasó algo así, porque justamente cuando yo entré, la verdad es que no habíamos calentado mucho, era como que, pues, juego ahí de de la escuela, entonces, en ese entonces, pues, no era como que, a ver, vamos a calentar, chicos, era aparte de la la clase de voleibol que teníamos, ahí sí era como que primero teníamos también nuestras actividades como educación física, entonces, ahí no nos dimos el chance de verdad, a ver, vamos a practicar, ¿no?, un poco a mover las muñecas, a hacer este tipo de movimientos que pueden ser peligrosos también, y, pues, yo, de hecho, siento que también como que perdí el equilibrio, porque en una en fue en ese momento que yo intenté como darle al a la pelota
Ujú. Entrar así de lleno. Claro. Claro. Sí, claro. No estabas como cien por ciento enfocada quizás en el momento, ¿no?
y no sí, no, no estaba como que en el momento y y yo sentí como que se me hubiera jalado la muñeca, realmente no me pasó nada, pero yo recuerdo que me me enfoqué en mi muñeca y por eso es que me caí y luego encima se me fue la pelota a la cabeza, entonces, digo, realmente con la muñeca no pasó nada, pero, pues, sí es algo chistoso, que ahorita, digo, afortunadamente no pasó a más, pero siempre lo recuerdo con mucho cariño, porque, pues, como sí me gustaba mucho ese deporte, me gusta mucho, ¿no?, y en ese entonces, como lo practicaba prácticamente que dos, tres veces a la sema.
Guau. Ajá. Claro. Sí, claro. Sí, definitivamente. <chuckles> Y, pues, bueno, es algo que que que estás arriesgado a que te pase, ¿no?, un pelotazo.
Claro, sí, no, o sea, f la verdad sí ya fue algo único en en ese aspecto de que te caes, luego el balonazo, pero lo recuerdo con mucha risa, realmente, y.
Claro. Sí, finalmente son son momentos divertidos de del deporte, ¿no?, que ya después lo platicas como anécdota con tu equipo, y digo, si ganaron el partido, pues, qué mejor, ¿no?, decir: "Ay, ¿se acuerdan?". Ah, mira, ya ves, qué bueno, mucho mejor.
Sí, totalme Fíjate que sí, eh, <chuckles> sí, sí, sí, es l eso sí también no se me olvida que digo, bueno, al menos también lesionada, pero ganamos, y y sí fue como la anécdota.
<chuckles> Que bueno, se disfruta mejor así.
Claro. Sí, porque también fue una etapa, pues, que estaba ahí en la escuela, pero pues, me caí y todo, y yo dije: "No, no me importa, yo quiero seguir ahí en el partido, y seguimos", o sea, sí como que dijeron: "Uy, es espera". Ya casi, casi estaban llamando ahí, a la ambulancia y dije: "No, no, no, por favor, no". Pero sí, pues
Qué bueno. Finalmente, la perseverancia es parte del deporte, ¿no? Y y digo, si tú te sentías bien, o sea, porque tampoco hay que arriesgarnos de más, pero finalmente, si tú te sentías bien, digo, son cosas que pasan en cualquier deporte, una caída, un pelotazo. Entonces, pues, adelante.
Claro. Sí. Sí, en cualquier deporte. Sí, sí, sí. Sí, no, puede pasar, siempre hay que estar preparado, ¿no?, o sea, ya cuando uno sabe que se va a meter a un deporte, pues, siempre puede pasar, ¿no?, hasta hasta nadando también. A mí me gusta también, mucho, nadar y, sí, digo Sí, sí, sí.
Exacto, claro. Claro, justamente, te puede dar un un buen calambre y, digo, yo creo que, igual y no te ahogas, pero pues, seguramente la gente se se puede, pues, ser un momento divertido. <laughs> Sí.
Pero ya sentiste el dolor, ¿no? También. Sí. <laughs> Sí, no, y aparte, pues, se disfruta, porque yo la verdad ahí, en ese momento, no me importó y, justo, cuando ganamos, uy no, yo me sentía, pero i increíble. Sí, soñada de que decía: "Bueno, y no qué bueno que no me salí, porque si no me hubiera dado el bajón de que sí pudiera haber jugado y luego que ganáramos y no" Sí, pude haber ganado, sí, sí, sí. Entonces
Se disfrutó total. Claro. De: "Ay". "Pude haber ganado y sí estaba bien", ¿no? Ujú. Pues, en la mía, por lo menos, no todo el equipo lo pasó tan divertido, pero sé que el que lo organizó implementó mejores, eh, como seguri Am, como actividades de seguridad para evitar accidentes. Entonces, bueno, estuvo bien.
Sí. Ah, okey. Claro. No, y y mejor, ¿no?, porque también imagínate, bueno, es que también ya qué afortunadamente, en tu caso, fue nada más la pierna, pero podría haber sido la cabeza o algo así más grave.
Claro. <chuckles> Pues, siempre son riesgos que uno, uno conlleva al al practicar algún tipo de de deporte. Y creo que la actitud de uno es es como lo ideal, ¿no? O sea, el que tengas una actitud positiva y que lo tomes a bien, eh, y más cuando tienes confianza de que es tu equipo, ¿no? Porque muchos o sea, finalmente, luego los equipos se acaban volviendo tus mejores amigos, ¿no? O con tus mejores amigos acabas practicando deportes. Entonces, es como una pequeña familia.
Sí. Claro. Sí, sí, sí. Practicando también los deportes. Oye, ¿y tú seguiste practicando ahí? Con o sea, después de lo que te pasó. Y, ¿seguiste o ya?
No. Es que no sí, no soy tan, tan fanático del fútbol soccer, más me gustan otros deportes. Eso fue nada más como como una actividad que que se organizó. Y, la verdad es que siempre que hay actividades como deportivas, me gusta me gusta participar en ellas.
Ujú. Participar también. Sí, bueno, es importante, ¿no? Y como también compartir
Sí, exacto. Sí, más más que nada por la convivencia.
Sí, justamente. A mí eso también me gusta cuando lo hacen también, incluso, en en el área laboral, que también te dicen: "Oye, bueno, vas a tener que hacer esta dinámica", ¿no? Pero uno lo disfruta también, es como que
Ah, claro, sí, sí, sí. Ayuda mucho a reforzar los los equipos, ¿no?
Sí, totalmente. Y siento que también, o sea, ese refuerzo, y también como más confianza con las personas. Eh, no sé, a mí me gusta mucho que hagan eso también en en trabajo.
Sí, yo yo también soy muy muy pro, eh, de que en el ámbito laboral se incorporen actividades, y si son deportivas, ¡qué mejor! Digo, entiendo que hay ocasiones en en las cuales, pues, igual hay personas que no les gusta o o qué sé yo, ¿no? Pero siento que es muy, muy positivo porque, eh, no sé, siento que el el deporte fuera del tema de salud física, ayuda también muchísimo a tu carácter, a tu disciplina. Eh, todo este tipo de cosas jocosas, o sea, también te ayudan a a a formar un carácter más más fuerte, ¿no?
Mejor, ¿no? Sí. Sí, sí. Totalmente, sí. Más fuerte, sí, ser más conta constante, ¿no? También. Si, y y fomenta también como esta, eh, la relación con los círculos también, bueno, al menos en el trabajo, o si haces deporte también si te reúnes en los fines de semana o entre semana en a clases.
Claro, sí, sí, sí. Claro. Es una buena excusa.
Sí, sí, sí, yo siento que el deporte, te trae muchísimos beneficios.
Claro. Y hasta con la familia, ¿no? O sea, también es una buena excusa como para unir a la familia, con tus hermanos, tus hijos, tus papás, qué sé yo, y y hacer alguna actividad es, para para salir a tomar el sol o o o a, no sé, a ir a alguna playa, a jugar voleibol, es como bien fácil, como de: "Ay, agarro una pelota, nos vamos a la playa y vamos ahí a aventar la pelota". Ujú.
Sí. Total. Sí, sí, sí. A vámonos a la playa, al lago. Sí, sí o o hasta, ¿sabes qué también? Eh, incluso, bailar. Hasta, yo siento que también bailar es como un deporte y también con mi familia, por ejemplo, eso lo hago mucho.
Claro, sí. Y, claro. Pues mira, qué qué qué buena plática me hiciste recordar ahí a, eh, momentos co complejos, pero divertidos de, de la vida y, pues, tu anécdota también me, me, me sacó una sonrisa Súper.
<laughs> Sí. Sí. <laughs> Sí, sí, sí, me dio mucha risa. Did la verdad me espantó un poquito lo de tu pierna, pero bueno, qué bueno que lo recuerdes, con humor, es lo importante. <chuckles>
<laughs> Sí, ya todo está bien. <chuckles> Oye, pues, coincidimos próximamente, eh, y platicamos más sobre otros temas, ¿va?
Claro que sí, platicamos después. Bueno, que estés muy bien.
Hasta luego, bye, bye.
Hasta luego.